Oo. Di ba?
Kailangan na kailangan ko ng ano, oh, ano ko yan, 'no, ah, eh, wala, eh, ganun talaga, eh. Ah, eh, kila e di kuku na diyan, tumibay yung loob ko, eh. <scoffs> Oo. Eh, ganun talaga kung ma-reject yun. Wala, ah, eh, ganun talaga, anong gagawin natin eh, wala, eh. Eh, kapalan na lang natin yung mukha natin. Eh, ganun lang yung ano, eh.
Hmm. Mm. Tama. Tama, tama, tama. Oo, susubukan. Oo. <laughs> Tama, tama. Tama. Mm. Mas okey na yung ano, tumanggap ng rejection para alam mo din naman kung ano yung sagot. Kasi iyon nga din yung sa sa sana mabago sa'kin. Sabi nung asawa ko, itanong mo, para alam mo yung sagot. Kasi 'pag hindi mo itinanong, hindi mo malalaman yung sagot. Eh, di kung rejected ka sa ib sa sa lumipat ka sa iba, di ba? <laughs> Oo.
Oo, ayan. Ayun nga, eh. Oo, nga. Mm. Oo. Ay, ngayon mo ayun, ganun talaga, eh. Ganun talaga, eh. wag tayo matakot sa ano 'no, sa ganyang rejection ano. Kasama sa buhay natin tao 'yan, eh. Ganun talaga, eh. Nare eh, hindi tayo matututo sa ano, eh, pagka hindi tayo nakaranas ng ganyang ano 'no, mga rejection sa buhay. Gano'n talaga, kaya kailangan natin yan tiisin, ganun, wala tayong magagawa diyan. Hmm.
Hmm. Tama. Hmm. Oo. Oo. Mm. Mm. Tama, tama. Oo. Pero ikaw ba ano yung mga karaniwang pinagdaraanan mo bago ka humingi ng tulong sa iba? Yun nga, parang diretso ka ba or ano ba, pa-text ka ba magsabi, personal? Pa'no ka magsabi na, "Ay, kailangan ko ng tulong sa ganitong bagay."
Hmm. Hmm. Oo. Ako ano, ah, wala ako, 'ala naman akong ibang ano, naalala kundi lalapitan unang-una, siyempre yung pamilya ko, 'yan. Yung kapatid ko, yung yung father ko, 'yan, ah, oo. Eh, 'pag gano'n ang kailangan na kailangan ko ay, sye ako kasi, ah, pamilyado na din ako ano? Ah, siyempre may meron tayong minsan na kaila talagang kapos, eh, pangangailangan ano?
Hmm. Hmm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Mm. Mm.
Eh, unang-una kong lalapitan yung ama ko, tapos yung kapatid ko, ah
Hmm. Mm.

Mm.
Eh, siyempre, ah, ano ko muna, pag-iisipan ko munang mabuti, ano ba, ah, ako kasi 'pag ano 'ko nag nag ano ako ng tulong, sa personal, di tapos sa chat.
Mm. Mm. Ah. Oo. Ah, ah, okey. Hmm. Oo.
Oo, minsan lang talaga kaya ayoko din yung ma-reject, eh, kung walang-wala talaga, minsan walang-wala din yung ano ko, kapatid ko kaya, eh, baka nagbaba-kasakali na meron na, ah. Eh, 'pagka <scoffs> minsan wala, eh, oo, 'ala 'alang problema yun pero, 'pagka may naibigay naman sa'kin, kaya ayun thankful ako, ah, pasalamat ako. Ayun ganun akong mag-approach sa, yun sa, ama ko at kapatid ko. Bago ako, pag-iisipan ko muna ayun, bago ko i-approach.
Oo. Mm. Mm. Mm. Mhm. Mhm. Mm, tama. Mm. Oo. Mm. Sa'k mm. Ah. Mm. Oo, sa'kin sa pamilya hindi ko na pinag-iisipan masyado kasi ano, 'di ba ano halimbawa ako din sa o o
Oo. Kasi yun yun na kasi, sa isip mo yun ang unang papasok, yun ang unang ng tulong, eh. Pangalawa na yung ibang ano, eh, tao, eh.
Oh. <chuckles> Tama. Sakin tama na tao. Una muna sa nanay ko kasi pumanaw na yung aking ama, so sa nanay ko tapos
Oo. Ah, ayun. Eh, ako naman yung nanay ko, wala naman 'ala na si mother, oo tata ama ko na lang.
Ah, kaya pala si pa si father. So sa'kin nanay ko tapos 'pag ano, kapatid ko minsan 'yan yung bunso kong kapatid, yung isa kong kapatid parang mahirap siyang i-approach siya, eh, pero okey lang din naman pero parang ayon, hindi ako mas komportable ko dun sa bunso so du dun dun ako nagsasabi 'pagka kailangan ng tulong katu
Mm, hmm. Mhm. Oo. Ah. Hmm. Mhm. Ako naman sa kuya ko, kay big brother, oo.
Ah, ako sa bunso, si big brother ay parang ano, eh, <chuckles> parang istrikto ng konti, eh, so mas komportable ko dun sa bunso, pero okey lang din naman, yung parang mas mas komportableng, mas komportable ko na parang kahit pa-text lang, supling ano lang, "Oy kailangan ko ng ganito, oh"
Mm. Ay Ah, istrikto ganon. Ah, oo. Hmm. Mm. Mm. Oo mga pa ganon paapi na ano 'no, oo, 'di ba? <scoffs> Oo. O ah, oh, siyempre naman.
oo, hindi na nga pahapyaw, eh, basta sabihin lang 'pag meron naman siya bibigyan, eh, oo ganiyan. 'Di ba, pero sa ibang tao 'pag hmm.
Oo, Oh, kasi alam mo sa hirap kasi ng buhay ngayon, eh, 'no. 'Di ba, oo 'yon.
Mhm. Mhm. Tama, oo mahirap na buhay ngayon 'tsaka sa ibang tao, yun siguro ano sa ang asawa ko ang style sabi niya, "Tawagan mo." <chuckles> Ako naman nahihiyang tawagan, kaya pa-chat ako mag-text, eh, parang pa-chat ako 'pagka humihingi ng tulong na ganiyan lalo 'pagka mahirap. Siya tawag, talagang gusto niyang malaman kaagad 'pag hindi, hindi, oo. <chuckles> Para wala na ano, diretso na lang daw. Mhm.
Mm. Mm. M, hmm. Hmm ako oo, o. Mhm. Mm. Hmm, tawag oo, oo ganun, eh, oo. Oo para ano, nang malaman mo talaga kung ano, eh, ah, ma-re-reject ka o hindi.
Mm. Tama, oo.
Kasi kung kailangan na kailangan mo 'di ba? Sige, walang problema kung ma-reject at least na nai nai ano mo yung nasa loob mo, nalaman mo na
Mhm. Nalaman, mhm.

Mm, tama, tama.
Eh, may kung ma maitutulong sa'yo tao wala 'di ba?
Tama. At 'tsaka isang ma magandang bagay din 'pag halimbawa na-reject, ah, tanggapin natin minsan 'pag hindi talaga alam mo 'yun, 'pag hindi daw hindi pa talaga puwede, oo siguro isang magandang para ano mab 'yung friendship hindi mawala kung sa kaibigan tayo hihingi ng tulong 'di ba? Oo mga gano'ng mga gano'ng siguro pag-iisip para mag-continue din 'yung friendship, kasi minsan, 'pag na-reject, parang nagtatampo so s oo, oo parang ganun, mm.
Oo. Hmm. Mm. Tama, tama. Oo. Puro ganun kasi ano? Oo, totoo 'yun. Mm.
Ikaw ba, paano mo pinipili 'yung kung sino 'yung tatanggap ng ano, alam mo 'yun ng hiling mo para sa tulong? May mga tao ka bang hindi komportableng lapitan?
Hmm. Ah, oo, ah, alam mo
Hmm.
ah, meron ano, ah, 'yun nga, 'yung 'pagka 'yung hindi ma 'yung hindi madaling ano ano ah, may tao kasi na hingan mo ng tulong, ah, medyo ano
Hmm. Mm. Oo. Hmm.
ah, alam mo kung anong ano, eh, ah, alam mo mare-reject ka na kaagad, eh, ano. Oo, alam mo na kasi oo, ah, kahit alam mo namang may pera ano
Mm. Oo alam mo na kaagad 'no? Hindi ka pa lumalapit. <chuckles> Oo, hmm. Meron ngang ganun.
Oo may kahit alam mo may pera, eh, kahit 'yung bang ano, 'yan sa mga kamag-anak ganiyan 'yung mga, ano kunyari mga sa hindi rin maiwasan sa pamilya na ano 'no? Ay 'yung alam mong kahit konting halaga lang, 'yung konting tulong na hindi naman ganun kabigat. 'Yung kunwari na-reject ka ano, oo eh, alam mo nakita mo naman na ano may pera 'to ano, 'yung hindi ka man lang kahit maliit na bagay hindi ka man lang mapahiram talagang kailangan na kailangan agad.
Hmm. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm.
Oo, ano ko 'yan, ah, may ganun. Kaya ilang beses ako na ganiyan na na-reject nang ganiyan, oo.
Hmm. Ah. Mm. Mm.
Tapos simula nung ano, ah
Hmm.
wala, hin hindi na ako nag ano, nag-attempt talaga na alam kong ganun eh. Oo.
Oh. Ah, isang beses lang ta's 'di ka na umulit? Hmm.
'Di, um, ah, o hindi marami ng beses, oo.
Ah, marami ng beses? Hmm.
Oo pera naman may pera naman, ano hindi ka ma hindi ka naman lang ma-ano, oo, kaya wala na, tinigil ko na na oo.
Hmm. Mm, mahigpit.